Iya iya iya. Eh, tapi kamu, eee, selain selain itu tadi ya, maksudnya selain, eee ada benefit dibalik itu semua, nambah relasi, apa segala macam. Kamu ada kecenderungan ini nggak sih? Kayak, ngobrol sama stranger itu seru, karena, iya, sama-sama belum saling mengenal dan ngerti background masing-masing, jadi lebih terbuka ceritanya, atau apa tuh? Ada hal lain yang bikin kamu seneng gitu, untuk, mmm say hi sama orang asing?
Mhm. Mmm. Mmm. <smacks lips> Bi Aku lebih senang karena, kan setiap orang punya cerita beda-beda ya, tentang, entah itu k di kehidupannya atau kerjanya. Nah, aku senang ngedenger cerita orang dari, eee, c pengalaman-pengalamannya tuh banyak banget yang bisa aku ambil pelajarannya, gitu loh. Kayak misalkan, ketemu aku sering ngobrol sama ini orang asing, tukang parkir, tukang parkir yang seperti Indomaret atau Alfamart, itu aku sering ngobrol sama mereka. Ternyata, kehidupan mereka tuh sebenarnya nggak seburuk yang kita kira, gitu. Enggak nggak nggak menderita-menderita banget, tapi mereka tuh hidupnya bisa dibilang cukup enak dengan pendapatan ratusan ribu per hari. Iya.
Mmm. Oh, oh, menarik, menarik, mmm. Mhm mhm. Oh, oke, oke. Heeh, heeh. <chuckles> Bikin heeh, jadi, kalo ngomongin itu aku be mau nanya lagi nih, eee, agak keluar dari konteks. Ini bikin kamu, ini nggak, bikin kamu, yah, tau gitu aku kalo bayar parkir pilih-pilih? Intermezo aja.
Iya, ada sih, ada sih, ada sih kepikiran kayak gitu. Cuman kan, aku mikirnya, ah, ya udah lah, mereka juga kerja, gitu loh. Jadi, ya udah, aku tetep aja kayak biasa, kayak gitu.
Ada ya? Oke, oke. Mmm, iya iya iya. Mhm mhm mhm. Eh, tapi kalau, mmm, menurut kamu sendiri, mmm, apa ya, apa yang sebaiknya kita hindarin, sikap, eee, di kita sendiri, eee, kalo kita misalkan mau menyapa orang asing, gitu? Eee, khususnya dengan culture kita ya, dengan, eee, budaya kita, gitu.
Mhm. ,oke.